ก กิน กินแล้วมันจะเป็นยังไง อะไรอย่างเงี้ย อือ ครั้งแรกเลยอะค่ะ อืม
โอเคเลยครับ ได้ ได้เลย ๆ ได้เลย งั้นผมจะ อา ให้คำแบบนี้เลย แล้วกันนะครับ ถ้าเราใส่มาม่าเนี่ย เราต้องเลือก เอ่อ มาม่านะครับรสแบบว่า อา หลาย ๆ รสหน่อย ก็ ก็คือเราจะลองแบบ อ่า ลองรสหมูสับก่อนก็ได้ หรืออาจจะลองรสต้มยำก็ได้ แต่ว่าปัญหาของรสต้มยำเนี่ยก็คือมันมีความเปรี้ยวเผ็ด ใช่ไหม แล้วแหนมเนี่ยมันจะมีความเปรี้ยวด้วย เพราะฉะนั้นความเปรี้ยวกับเปรี้ยวเนี่ยมันจะชนกัน อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะออกมาแล้วเปรี้ยวจี๊ดเลยไหมนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ย เอ่อ เรา เราลองที่จะ อ่า ใส่รบหมูสับก่อนก็ได้ อ่า เราก็ โอเค ชิม ชิมนะครับ อันนี้ผมขอถามหน่อย อันนี้มันเป็นแบบว่า อา เป็นแบบน้ำเลยไหม หรือเราผัดแบบแห้ง ๆ เลยอะครับ มาคลุกแห้ง ๆ?
อืม มัน มัน มันไม่ได้ผัดอะค่ะ มันเอามาคลุกแบบแห้ง ๆ เลยอะค่ะ ใช่
คลุกเฉย ๆ อ๋อ โอเคเลย ได้ ๆ ๆ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ช เว เวลาที่เราคลุกเนี่ยนะครับ ก่อนอื่นเนี่ยเราชิมมาม่าก่อนว่า โอเค มันรสชาติเป็นไงนะครับ เอ่อ เค็มนำ หวานนำ หรือว่า เอ่อ เปรี้ยวนำ อะไรพวกนี้ ถ้า ถ้า โอเค มัน อา เค็มนำ อะไรพวกนี้ เราก็ลองคลุกกับแหนมดู แล้วก็นะครับคลุก คลุกแค่แหนมเฉย ๆ นะครับ ยังไม่ต้องใส่พริก หรืออะไรพวกนี้นะครับ แล้วเราก็ชิมดู ว่ามันเป็นยังไงบ้าง อา พอ พอแบบมันกลมกล่อม หรือว่ามันมีรสอูมามิแล้วเนี่ย เราก็ใส่เป็น เอ่อ ข้าว ข้าวทอด หรืออะไรพวกนี้ หรือว่าพริกสด อะไรพวกนี้
อ๋อ ค่ะ เดี๋ยว เดี๋ยวนะคะ ค่ะ ค่ะ ขอ ขอ ขอ ขออนุญาตถามนิดหนึ่ง รสอูมามิคือรสชาติมันเป็นยังไงคะ ไม่เคยได้ยินประโยคคำว่า "อูมามิ" เลยอะค่ะ แปลว่าอะไรเอ่ย?
ได้ ๆ อ๋อ อูมามิ คือรสชาติแบบว่า มันนัวครับ มันอร่อย แล้วก็มันแบบ รส 3 รส เนี่ยมันเข้ากันนะครับ คือ คือแบบมันบาลันซ์กันได้ดีมากนะครับ มันมีเปรี้ยว มันมีหวาน มันมีเค็ม แล้วก็มันมีเผ็ด อะไรพวกนี้นะครับ มันจะเป็นรสชาติที่อร่อยนะครับ นัวปาก ถูกใจ แซ่บ อะไรพวกนี้ อา
อ๋อ เคย เคย อ๋อ เคย เคยชิมแล้วใช่ไหมคะ รสอูมามิเนี่ยค่ะ?